Siyempre, oo.
Mm, mm. Ikaw, kamusta naman 'yung setup mo ngayon? Talagang ah, saan ka ba na-stress ngayon? Ma sa trabaho na lang talaga?
Ah. Ah, yun eto lang. Minsan kasi siyempre madami tayong ginagawa tapos yun nga may mga iilan pa ring ka katraba may mga iilan pa ring mga tao sa trabaho na nakakadulot din ng ng stress, oo. Kahit marami rin naman na mga kasama ko na gano'n 'yung parang pamilya na, malalapit na sa akin, ganyan. 'Yoon. Oo, bas
Mm. Mm. <chuckles> Oo, tama. Oo, 'di ba? Mm. Ah, oo, 'di ba? 'Yoong ang sarap magtrabaho sa gano'n na kompanya 'di ba? Mhm.
Parang Ah, oo. Oo, 'di ba? Ah, may mga simpleng paraan ka ba na ginagawa araw-araw para mabawasan 'yung stress at ano-ano yun?
Mm. Ah, ayan. Ah mga simpleng bagay siguro ano, 'yung pakikitig pakikinig ng musika, 'yung mga masasayang musika, oo. At saka ano pa ba? Ah, mga mahihilig kasi akong maglaro ng mga computer games, mobile games, ganyan.
Ah, ako rin. Oo, oo. Ah. Anong anong mga laro 'yan?
Ah, kapag ano kapag mobile games 'yoong Mobile Legends. Tapos, kapag oo, kapag computer games naman kung familiar ka do'n sa The Sims 4?
Eh, talaga? <chuckles> Hindi, sa Mobile Legends ako. Hindi ko nilalaro, nilalaro ng anak ko 'yan. <laughs> Nakakatuwa naman.
Ah, mm. Mm. Oo. Ikaw ba, may mga simpleng paraan ka ba o gawain na ginagawa mo para maba maalis 'yung stress mo?
O. 'Yung pakikinig ng musika, araw-araw ko naman talagang ginagawa 'yan. Iba 'yung nadudulot kasi niya, parang basta nakakabago siya ng mood, ng pakiramdam.
Mm. Tama. Mm. Oo, 'di ba? Oo. Lalo na ikaw 'di ba, nakatutok ka lang sa screen mo. Kaila may mga pagkakataon talaga na antok na antok ka na eh, 'di ba?
O? Oo. Totoo. Kaya magpapatugtog ako 'nung ano, mga masasaya, ganyan, para magising ang damdamin. <chuckles> Oo.
Mm. Oo. Tama. Mm, isa din yun 'yung pampagising ng katawan ko lalo na kapag kailangan ko nang gumawa ng mga gawaing-bahay?
Bahay? Oo.
Oo, kasi ngayon ano, wala pa akong, ah trabaho talaga eh. Kakaalis ko lang 'nung nakaraan na buwan. Eh ngayon, parang naghahanap ako ng mga trabaho katulad 'nung, ah, 'yan 'yung sa setup mo, 'yan 'yung mga hinahanap ko. Oo, yun sa bahay na lang sana, 'di ba? Para iwas na din traffic, makaiwas sa stress sa labas, 'di ba? <chuckles>
Ah. Okey. Oo. Sa bahay. Oo. Oo. Ay, totoo. Tsaka mas nakakatipid din talaga. Oo.
Mm. Mm. Matanong ko lang, ilang taon ka na ba na nagtatrabaho na sa bahay lang?

Ah, nung ta nung talagang dati kasi sa opisina. Pero nung nagpandemya, 'di ba kinailangan na magtrabaho. Para madaming kaila madami yung pumunta ng o ah, bum bum nag-shift sa online, oo. Ganun yung ginawa ng kumpanya namin. Tapos kahit tapos na yung pandemya wala nang hindi naman kami talagang ano na, parang kailangan bumalik. Pero iyon, sa iilang araw sa isang sa isang buwan pumapasok kami sa opisina, gano'n. Pero kada mas oo. Oo, hati-hati mas marami yung sa bahay.
Mm. Oo. Mm. Oo. A ah. Oo. Mm. Oo, ah. U bumalik sa opisina. Mm. Mm. Ah, ayun. Ah, parang hati-hati, ano? Oh, eh di ano, napakatagal mo na pala dun sa kumpanya nyo na 'yan. Limang taon na ba?
<laughs> Ano, ah, 8, walong taon na. Oo.
Oo, ah, walong taon? Ah mam maganda siguro mag-alaga ng empleyado 'yung kumpanya niyo 'no? <laughs>
Oo, oo. Tsaka malaking bagay din yung mga yung mga kasama mo. Yun nga, yun yung mga kasama mo na ba't ano na talaga, naging malapit na rin sa'yo. Yun yung sinabi nga natin na kapag ma may mga kasama ka sa trabaho na malapit na sa'yo. Sila talaga yung mala malaking rason na, oo, ayan, kung bakit nandun pa.
Oo. Hmm. Ah. Oo, mm. Mm. Oo. Tama. Kung bakit kung bakit ka, ah, nag-stay sa isang trabaho, 'di ba?
Oo, tsaka 'di ba, kasi yun nga, 'pag stressed ka, sila yung lalapitan mo dahil sila yung nakakaintindi rin ng stress mo dun sa trabaho, oo.
Mm. Mm. Ay, oo. Sang-ayon ako diyan, oo. Lalo na kapag may mga problema ka sa bahay, sila yung masasabihan mo, 'di ba?